अ, बिल्कुल, देखिए अगर आप हार अ, जैसे बोलते हो ना, मेरा तो ये मानना है, अगर आपने हार का मजा नहीं चखा है, हल हार को नहीं चखा है, तो आप जो जीत की एक भावना होती है ना, मुझे लगता है, हारना भी एक मज़ा है। है ना? जब आप अपने गलतियों का एहसास करते हो मैं मतलब अ, एक मैंने वीडियो देखा था, जिसमें बोला था कि अगर कोई व्यक्ति 10 साल से लगातार जीते जा रहा है ना, हाँ, और वो इस साल भी जीत जाएगा, तो उसे वो खुशी नहीं होगी। जो व्यक्ति 10 साल से लगातार हारे जा रहा है, उसने आज जीता जैसे कल ही आपने वो उदाहरण देखा होगा आईपीएल के मैच में। है ना? आरसीबी 18 साल से कोशिश में थी, मगर कल जाके वो जीती। तो जो प्रशंसा, जो उत्साह की लहर सबके बीच में थी, वो कहीं न कहीं सबसे ज़्यादा थी। तो अ, मुझे लगता है कि हारना भी कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा उचित होता है। मुझे तो अ, बड़ा मतलब अच्छा लगा, मतलब ये अ, हाँ जी, इसके बारे में बात की, हाँ जी।
हुँ। हाँ, हाँ। हाँ। हुँ। वही ना, हाँ। हुँ। हुँ, हुँ। जी, जी। हुँ। हाँ। हाँ। जी। वही ना। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। जी, देखिए ना, वो मतलब आपने वो जैसे से बोला कि 18 साल हो गया। तो 18 साल मतलब सोच सकते हैं, बहुत लंबा सफर होता है। अ, तपस तपस्या करना 18 साल अ, जो है, किसी भी चीज़ को लेके। तो ये तभी हो सकता है, जैसे कि अ, उनको एक अ, दूसरे तरफ से भी वैसा सोर्स मिल रहा हो। आपके सपने होते हैं, बहुत लोगों के नहीं, कि वो चीज़ पाने के लिए आप बहुत समय तक लगे होते हैं, पर आपको अगर उसी के ऊपर अगर डिपेंड रहेंगे कहीं न कहीं, तो दिक्कत आ सकती है। क्योंकि हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ने के लिए यहाँ तो 18 साल उस उन्होंने, जो है, ऐसा नहीं है कि उसी के पीछे लगे रहे। वो तो और भी, उनके बहुत बहुत सारे, जो है, और भी क्रिकेट खेलते हैं। टेस्ट मैच, वन डे मैच, है ना? तो जैसा हम लोग को भी ये चीज़ चाहिए कि किसी एक चीज़ के पीछे ना लगे रहें। तो बहुत अच्छा लगा, आपसे बात करके बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी।
हाँ, हाँ, जी, जी। बहुत ही ज़्यादा, हाँ जी। हाँ, जी, जी। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। हाँ जी, हाँ जी। अरे! बहुत सांग ज़ोन हाँ जी, हाँ जी, हाँ। हाँ। जी, जी, जी। हाँ जी, हाँ जी, आक जी, मुझे भी मुझे भी।